Certo, você já você tem assim um colchão que você se sente confortável, adequado em termos de não ser muito mole, não ser muito duro?
Ah, sim, sabe, agora até que eu tenho um colchão muito bom, os travesseiros também, até porque eu tenho me mexido pouco na cama, que eu acho que é uma coisa boa, porque antigamente realmente tinha um colchão ruim, eu me mexia muito na cama e realmente acordava durante à noite que piorava ainda mais, né, a qualidade do sono.
Uhum. Tá. Uhum. Sim, e é aquele sono inquieto, porque o teu corpo está procurando uma posição confortável que ele não encontra nunca também, né. Então se esse problema tá resolvido, já é um grande passo.
É isso mesmo, mas É verdade, por isso mas eu não sei o que que é. Eu não eu tenho feito talvez, eu não sei se você acha que comer tarde pode estar atrapalhando? Eu tenho mania de comer tarde e também fazer atividade física poucas horas antes de dormir, assim, 2, 3.
Ah. Pode. Olha, comer tarde é mais, eh, é mais provável que comer tarde esteja interferindo no seu sono, do que a atade a atividade física, tá, à tarde. Porque você falou que mais ou menos 2 horas entre a última atividade e dormir?
Ah é? É, 2, 3.
Se você termina a atividade, toma um banho e toma, sei lá, um chá, por exemplo, você já está botando o seu corpo em um ritmo de desaceleração
Uhum. É, eu faço isso aí, só que, ao invés do chá, eu bato um pratão de comida. <laughs>
né. <laughs> Então, o que que acontece, é que quando o seu corpo está digerindo essa última refeição que você fez, eh, ele não está em completo estado de relaxamento. Então não só você tá atrasando algumas funções do seu órgão, como as limpeza do seu rim, do seu fígado, até do seu estômago e intestino, como você pode estar desconfortável sem perceber. Não é que você tá assim com aquela barriga cheia que você não consegue pegar no sono, mas o seu corpo está fazendo uma função que já é tarde para ele estar fazendo e não deveria mais estar fazendo essa função às 22h, faz sentido?
Hã. Ah. Sei. Hum. Entendi, é, bom, talvez esse seja realmente um dos problemas. Porque eu sempre achei que eu como assim antes de dormir porque eu acho que às vezes eu acordo com fome, sabe. Eu sou super o oposto do jejum intermitente, eu tenho medo de acordar com fome. De manhã e que ter que sair para comer, porque eu acho que a fome é a me tira da cama, sabe, atrapalha realmente bastante meu sono.
Uhum. Certo. Uhum. <laughs> Certo, e que horas geralmente você toma café, que horas você almoça e que horas você janta assim, a grosso modo?

Olha, eu até que pego no sono bem assim, em meia hora eu já durmo, porque eu tô muito cansada, então eu estou com sono, não é a falta do sono. Aí eu durmo. O que está acontecendo é, eu tenho acordado todo dia por volta das 6h, 7h, indo dormir mais ou menos às 23h, que seria para um ser humano normal, ok, mas pra mim, não é suficiente, eu tenho que dormir 8 a 9 horas por dia. Só que eu não consigo nem quando eu tenho tempo para dormir, sabe. Quando eu acordo, eu não consigo mais voltar a dormir.
Uhum. Certo. Uhum. Tá. Uhum. E, se você for para cama mais cedo, aí o que acontece é que, você vai acordar às 5h ou às 4h, é isso?
É s eu não consigo muito ir para cama mais cedo, pra dizer bem a verdade, eu me atropelo um pouco com a minha rotina, né, realmente eu acho que eu deveria tentar isso, mas eu não tenho conseguido.
Tá. Uhum. Mas você acha que você dormiria? Porque existem pessoas que não adianta elas irem para cama às 21h, elas só vão pegar no sono às 23h. Então você só se frustra, na verdade, por 2h horas, né, Esse é o seu caso ou não?
Acho que talvez <chuckles> E, se eu estiver bem cansada, eu acho que sim. Eh, acho que talvez se meu corpo estiver mais cansado, eu e tiver, enfim, tomado um banho quente, feito todo um ritual, assim, acho que eu durmo sim, eu sou boa de dormir, sabe, mas
Uhum. Certo. Perfeito.
O que tá acontecendo é que o sono não está sendo restaurador. E aí eu não sei muito bem o que fazer pra deixar, sei lá, esse co sono mais pesado, claro que tem sempre os remédios, mas eu queria algumas soluções talvez mais naturais.
É Uhum. Mas você acha que, eh, a questão é dormir mais pesado, mesmo que menos horas, ou, assim, na sua vida sempre você precisou dessas 9 horas de sono pra se recuperar plenamente?